والله هو أنا كان عندي مشكلة كده، وكنت حابة إن أنا اتكلّم معاكِ فيها يعني، ياريت تسمعيني، ولو عندِك نصيحة يا ريت تنصحيها لي، لإن أنا مش عارفة المفروض أتصرّف إزاي، وطول الوقت بافكّر في الموضوع، وشاغل دماغي أوي، وبافكّر ف يعني في بكرة عشاني وعشان أولادي وكده، لإني أنا متمرمطة. أنا دلوقتي مُشكلتي إن أنا ب يعني باتمرمط وأنا راحة أ الشغل بتاعي وبافكّر إن أنا أنقِل من البيت ال يعني أنا متجوّزة في أرياف وقاعدة فأنا باروح اضطر إن أنا اروح بقى المد باركب مواصلات عشان المدين عشان ال شُغلي في قلب المدينة فبتأخر كتير يا إما أصحى بدري أوي، لأ العيال عايزة اودّيهم مدارس، لأ حضانة، ف الجو اللي حواليّا مش مشجعني إن أنا ادخلهم أي حضانة أي حاجة بسبب البيئة مش عاجباني، فطول الوقت أنا قاعدة عمّالة بافكّر وباقول طب ما أنا أنقِل أحسن، يعني أروح ب بيئة تانية خالص، يعني بيئة أفضل، على الآقل هتبقى أقرب بالنسبة لي ل لشُغلي، آآ هاوفّر مواصلات، آآ العيال هاقدر إن أنا ادخلهم سواء حضانة أو مدرسة، ط يعني في مكان كويّس، في مكان أنا ع حابة وجودهم فيه. فطول الوقت الموضوع في دماغي، بالضبط، وأنا مش عارفة أخُد قرار يعني، هل قراري هيبقى صح والّا غلط، مش عارفة يعني.
معاكِ. تمام. اهم. آه فهمتِك، إمم. لأ، هو القرار يعني، الحاسِب طبعًا إن أنتِ ت تهوّني على نفسِك وتشوفي المكان الأفضل ليكِ والأفضل لأولادِك والأفضَل لكل حاجة أنتِ قُلتيها وحكِيتِيها، الحقيقة كل ده يستحِق إن أنتِ تعملي آآ، جَدوَلة كده إزاي تقدري تنفِّذيه. بس حابَّة أعرف، آآ، آآ، هل في إعاقة نفسية مش نفسية بقى، مادية، آآ، تخُص الموضوع دوَّة؟
بُصي هو ي يعني، مش إعاقة مادية بشكل كبير يعني، هي الفكرة إن أنا موفّرة جزء كده في البنك، فكنت باخطّط يعني إن أنا أ أد يعني أدفعه كده كمقدَّم لل للشقَّة وكده وبعد كده أقسّط الباقي، ونقدَر يعني أنا وجوزي مع بعض كده إيه، يعني أنا باشتغل وهو بيشتغل، نحاول إن إحنا نوفر جزء وأدفعه إيه، كل شهر كده، وآآ وكده كده أنا عندي بيتي يعني في في قلب البيت، بس المشكلة بقى إن الشقة بتاعتي ديَّة هي شقة ملكي بس في بيت العيلة بقى، علشان تخرُجي بقى من بيت العيلة ده بقى هو ال الكارثة بقى يعني، عامِلين مش يعني هو إحنا لسه ما فاتَحناهمش في الموضوع، فالموضوع يعني أنا عارفة إن هو هيقلِب بمشكلة كبيرة معاهم وهيرفضوا حاجة زي ديَّة، وخصوصًا إن هو الابن الكبير وهيتقال كلام كتير، إن أنا عايزة أبعِّد العيال عن عنهم، بمّا إنَّهم أوَل أحفاد ليهُم، فنِخُش في قصص كتيرة أوي أوي، وأنا برضه مش أنا المفروض أختار المكان إيه إيه الم إيه المكان المناسب ليّا إن أنا أنقل فيه، وألاقي شقة فيه؟ يعني المفروض أفكّر في إيه وأنا وأنا بانقل برضو، يعني البيئة اللي حواليّا، أحُطّ ميزانية قد إيه برضه؟ <tsk> عارفة، عمَّالة بافكر يمين وشمال ومش عارفة يعني أنسق الموضوع بشكل كويِس يعني.
جميل جدًا. آه، آه. آه. امم، امم. فاهماكِ. آه، هو آآ، هوّني على نَفسِك طبعًا، كُلّ دي هتتحِلّ مع الوقت، وخصوصًا لو كان م زوجِك متَّفق معاكِ في نقطة النقل. بس المشكلة في إن هو إزاي هتبلّغوا الأهل بالموضوع ده. مبدئيًا كده آآ، ال المكان اللي أنتم مقررين تنقلوا فيه، يعني بشكل حتى مبدئي، عارِفين ممكن تنقلوا فين؟ وعارفين تفاصيل المكان، سواء المدارِس القريبة، آآ، قريب من شغلِك وشغله، تفاصيل أكتر عن المكان اللي حابِين تنقلوا عليه، هل ده كله متاح معاكِ؟
بُصي، هو يعني أنا حاطة في دماغي تصوُّر كده لل للمكان، لكن يعني لحد دلوقتي برضه، مش هاكذِب عليكِ، ما لقيتوش فعليًا يعني، لإن الأسعار اللي لقِيتها كانت فوق آآ الم المقدَرة أوي بالنسبة لي. فأنا اللي حاليًا دلوقتي ب ب يعني بادوّر، أو بك مكلّمة سمسار بمعنى أصح يعني، مكتَب كده، إن هو يشوف لي مكان كويِس على حسب الفلوس اللي أنا ممكن آآ، أدفَعها. آآ، ف فبرضه بافكر يعني، هل هو برضه هيجيب لي في منطقة كويِسة، منطقة مش كويِسة يعني، فاهماني؟ وجوزي، بالنسبة إن أنتِ قُلتِ لي على جوزي، هو جوزي آآ، متردد، يعني ما قالش آه وما قالش لأ. فمحتاجة إن أنا أقنعه برضه بشكل صحيح، يعني وأخلِّيه يقول آه بقى، ونبدأ إن إحنا نكلم الجماعة إن إحنا بنفكر نطلع من البيت.
اهم. إمم. آه فهمت، فعلًا، تمام. فاهماك. أيوه. طب خلّينا إيه نقول، عشان ما ن يعني ما ن ما نعملش مشكلة، زي ما بنقول كده مع الأهل، ولا قدّر الله ما يبقاش الناتج إن إحنا ن ن ننتقل، وفي نفس الوقت، آآ يزعلوا لو إحنا عملنا خطوات عملية قبل ما نقول لهم. خلّينا نقول إن إحنا عايزين ن نلمّح لهم بشكل أو بآخر إن الموضوع بقى مُتعِب جدًا. فإحنا ممكن مثلًا، آآ في الإجازات آآ ممكن في الإجازة الطويلة بتاعة المدارس، هنكون موجودين يعني، يُعتِبر كأنه ال ال ال إيه، ال المكان أو السكن الصيفي بتاعنا هو الشقة اللي موجودة في بيت العيلة. إحنا هنبقى معاكم طول الصيف، وحتى لو صي رُحنا مكان، سافرنا، هنبقى السفر معاكم، وكل شيء معاكم، بس إحنا إيه، آآ الأنسب لنا إن إحنا نبقى في مكان تاني طول فترة مثلًا المدارس والشغل، اللي هي آآ يعني ك كشكل كده إيه، آآ تَصوّري كده، شوفي رد فعلهم.
إمم.
آآ لازم يدعمِك في الحالة دي طبعًا زوجك يعني بشكل أو بآخر، عشان ما يبقاش فعلًا أنتِ مصدر المعلومة، أو أنتِ السبب في إن أنتِ ممكن تكوني آآ، بتشكي، خلّي هو اللي اللي يعني يتطوع في في الجزئية دي. فيما يتعلق بقى بالناحية التانية أولًا قولي لي ال الجزئية دي هل متاحة إنّها ت تحصل أو لأ؟
بُصي هو أنتِ عندِك حق في حتّة إن هو لازم هو اللي يتصدر في الموضوع، لأن هُم طول الوقت حاسين يعني إيه إن أنا آمم، عايزة أخرج من البيت، لأن أنا عايشة بنظام خاص بيّا ودايمًا مختلفين معايا في طريقة تربِيّتي، و وطريقتِي أنا الشخصيّة في كده، فطول الوقت مفكرين إن أنا ال يعني إيه في أي لحظة كده هاقول يالّا نخلع من المكان. فهو لازم هو اللي يتكلّم معايا ف معاهم في الموضوع ده، وأنا فعلًا لأن يعني هاجيبها له من حتّة إن هو متبهدل وأنا متبهدلة في المواصلات، وبندفع فلوس، و والأولاد أهم حاجة إن إحنا نبني لهم مستقبل كويّس أو إن هُم يبقوا قاعدين في بيئة كويّسة، فأعتقد إن دي هتنفع معاه يعني.
آه، فاهماكِ. آه جميل جدًا، وعلى فكرة أنتِ فكّرتيني بحاجة وأنتِ بتقولي برافو عليكِ طبعًا جزئية إن أنتِ تحاولي تقنعيه من الجهة دي، إن أنتم تاخدوها، امم، على سبيل الاستثمار العقاري مثلًا، يعني تدّيهم إيحاء تدّي أهل الزوج إيحاء بإن أنتم ج الموضوع فيه استثمار في المكان، إن دي بعد إن أنتِ مثلًا هتجيبيها في compound حلو أو كذا، فدي استثمار للأولاد بعد كده، وإن هو هيساعدهم هيساعدهم جدًا، وهيبقى في يعني آآ، مردود جميل ليهم، فمتهيأ لي ممكن يد يدخ يعني يدخّل في يقنعهم إن هي مش بس سكن.
امم. آه، يعني أنتِ أنتِ تقصدي إن إن إحنا ن نحاول نقنعهم إن إن البيت اللي إحنا عايزين نشتريه أو الشقة ديّة يعني، فيما بعد هتبقى استثمار، يعني هندخّل فيها فلوسنا وهي في الأوّل وفي الآخر للأولاد يعني، ده اللي تقصديه؟
آه بالضبط.
آه، يعني هُم مش هيكرَهوا طبعًا إن يبقى فيه حاجة للأولاد يعني بصراحة يعني، فيعني ممكن فعلًا ندخَّل دي في من ضِمن الخطة يعني ال أو كمحاولة إقناع ليهم برضه يعني. باتمنى طبعًا يعني إن هُم يعني ما يعملوش معانا مشاكل يعني وكده و ونقدر إن إحنا ننقِل مرّة ت يعني بسهولة وكلّ حاجة. طيب قولي لي أنا عايزة أسألِك يعني أ لو تنصحيني وأنا باختار بقى المكان بالضبط اللي أنا أنقِل فيه، يعني أنا أفكّر في إيه يكون متاح بالنسبة لي يعني علشان أبقى مرتاحة فعلًا للمكان ده وما أرجَعش أقول آآ إن أنا مت متمرمطة زي ما أنا كنت متمرمطة كده وأنا قاعدة في بلد تانية؟
إمم. إمم. فهمت. آآ بما إن أكتر حاجة أنتِ اتأثَّرتِ بيها بُعد المدارس وبُعد الشغل وبُعد الحاجات دي زي ما قلتِ كده بال بالحرف الواحد، مرمطة حصَلِت فيما يتعلّق ببُعد الحاجات دي عن سكَنِك، ف أ أول حاجة تعرفيها ال المكان اللي أنتِ هتسكِني فيه، هل هيكون قريّب من المدرسة أو هل بمعنى أصَح فيه مدارس قريّبة حواليه، وبالتالي هت يعني هتتح هتترحَمي من مشوار المدارس ده، حتى لما يكبَروا الع الأولاد شوية يقدَروا يرُوحوا المكا المدرسة دي لوحدهم والّا لأ، آآ كمان مش عارفة إمكانية إن أنتِ آآ لو الشغل كان بعيد تقرَّبيه أو تغيَّريه أو لأ، لكن لو هو طبعًا مش هتغيَّريه ومتاح إن أنتِ تبقي قريبة من شغلِك أنتِ شخصيًا ت يبقى جميل جدًا، ونفس الفكرة لزوجِك ما يكونش برضه متضرّر بشكل أو بآخَر. جزئية المواصلات واضح إنها كانت مؤثّرة عليكِ، فهي طبعًا هت هتوفَّر عليكِ وقت وجهد وتعب، زائد إن مهم جدًا طبعًا ال إن أنتِ ت تقيسي آآ جودة المكان فيما يتعلق بالخدمات.
جدًا. إمم، صحيح.
إنِك أنتِ ممكن- لا قدر الله- تحلي مشكلة، فتجيبي مشكلة تانية، إن أنتِ في ساعات آآ المُدن الجديدة ما بتكونش مُكتملة الخدمات، فتلاقي سوبر ماركت مثلًا لازم تروحي له، آآ يعني في مشوار طويل يعني، أو أول آآ، أول حِتّة تركبي منها بعيدة، الحاجات دي، يعني لازم الخدمات تكون مُتاحة آآ تحت إيدك يعني على طول، وبشكل ما بشكل مافيهوش برضه استهلاك للوقت أو للمجهود، زي ما كانت المواصلات بتعمل فيكِ في ال في السكن الحالي يعني.
والله هي نقطة حلوة جدًا، يعني أنا ما ما كان يعني كان تفكيري أكتر في المواصلات فعلًا المدرسة، لكن حِتّة الخدمات دي فعلًا، م يعني ما خاطرتش في بالي خالص، فكويس أوي إن أنتِ نبهتيني ليها، لإني فعلًا أنا يعني حاليًا برضه قاعدة في مكان، علشان آآ أروح أجيب حاجة من السوبر ماركت، أي شيء، أو حاجة كده تبع ال آآ يعني خُضراوات والسوق والتجمع والحاجات دي، فالموضوع كان بعيد عني أوي، وكنت لازم أركب برضه عشان حاجة زي دي، ف فعلًا يعني دي نُقطة مُهمة إن أنا آخد بالي منها كويس أوي، بجانب برضه إن أنا أحاول أكون قريبة من المدارس، وبرضه يعني لو مش هاكون قريبة من شُغلي، بس على الأقل يبقى المواصلة تبقى مُتاحة على طول، يبقى حاجة مش ما أقعدش أركب واتنطط كتير يعني، فدي بصراحة
آه، آه. بالضبط، صح جدًا، امم، امم. ده جميل جدًا، وإن شاء الله ت يعني تعتري في في المُناسب ليكِ أكيد.
يا رب إن شاء الله، طبعًا أنا باشكرك جدًا على نصيحتِك الجميلة دي كُلّها، وطبعًا أنتِ سمعتيني وفهمتيني، فشكرًا جدًا ليكِ.
العفو على إيه؟ معاكِ دايمًا.